Heeh. Terus akhirnya terpaksa kandas gitu kan. Nah, di saat itu tuh, eee, aku merasa lagu-lagu dari Bernadya yang albumnya namanya aku inget. Nama albumnya adalah Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Itu kayaknya, eee album terakhirnya dia.
Wah itu dalem banget sih, wah aku belum pernah denger sih, Kak, gitu, lagunya, karena emang apa sih lirik yang membuat, Kakak, itu merasa kayak terwakili gitu dari, eee, musiknya si Bernadya ini?
Iya. Eee, jadi gini, aku awalnya tuh nggak nggak terlalu suka sama Bernadya, tapi karena ada temenku yang, suka banget sama Bernadya, akhirnya aku penasaran kan. Aku ikut mendengarkan. Nah, aku tuh tipe orang yang kalau ngedengerin musik, itu dari kayak aku beneran satu album aku dengerin gitu loh, jadi kayak Bernadya, ini heeh, betul. Nah dari Bernadya ini kebetulan aku dengerin yang Sialnya Hidup Harus Terus eh Harus Tetap Berjalan, itu albumnya dia gitu kan. Pas momennya, aku habis putus, gitu. Nah sebenarnya, <chuckles> jadi sebenarnya, eee
Mhm. Wah, semuanya ya, mhm. <chuckles>
albumnya Bernadya ini menceritakan tentang, eee, apa ya proses penyembuhan gitu loh, Kak.
Wah, dalam banget sih pasti. Mhm mhm.
Ketika habis hancur iya, heeh. Jadi, eee, ketika hancur karena percintaan, terus akhirnya di tengah-tengah itu, dia memproses gitu ya, apa sih yang selama ini terjadi, gitu. Terus
Mhm mhm. Kalau boleh tau liriknya, Kak, liriknya itu yang seperti apa sih yang kayak mungkin ngena banget nih sama, Kakak, atau relate nih sama kehidupan percintaan, Kakak, saat itu?
dan di lagu terak